Oo naman, ah, wiling naman ako, pero meron kasing isang ibang side yan eh, 'di ba yung pag ang hobby mo kasi, ah, dumarating ka sa point na nagiging work siya, nagiging kari career na siya hindi na siya hobby. So, oo yun yung yun yung problema, tas 'di ba yung hobby pampawalan ng stress mo, eh ngayon stress mo na siya 'di ba? Ang hirap naman non. Ah
Mm. Oo nga, yun din ang pansin ko. Ayun din, sabagay 'no. Pero paano mo maaano, parang pano ka ma-pano ka makakapag-adjust kung sakaling ganun nga yung mangyari, na yung hobby mo is ma map ma mangyari as alam mo yun, matulad sa stress parang ganon?